Kak, aku tuh sebenarnya ada, e kayak perasaan nggak enak sih sama temanku. Aku pengen curhat sih sebenarnya Kak dan, but iya, aku butuh juga nih saran dari Kakak ya karena, aku tuh sebenarnya nggak sengaja ya salah chat. Jadi, persoalannya itu sebenarnya di hari ini Kak, jadi hari ini
Aduh. Kenapa kenapa kenapa? Oke gimana?
kebetulan ya, aku tuh nggak masuk kerja Kak. Dan aku ngerasa kayak kurang enak badan gitu kan. Aku udah bilang sama atasan bahwa hari ini aku nggak masuk kerja, dan aku udah bilang, aku mau bedrest gitu. Dan, atasan udah mengizinkan gitu kan. Nah teman di satu ruangan itu sebenarnya, udah tahu gitu kan. Jadi, kemudian ada teman di ruangan yang di divisi lain di ruangan yang berbeda gitu kan, kan memang biasanya itu, kerjanya, eee, kolaborasi sama divisi lain, gitu kan Kak.
Ya. Iya iya, terus gimana?
Dan, dia nanya, eee, dia bilang dia nanya, e "Kapan jadwal hari ini? E boleh tolong dikirimin," segala macam, aku kan, jujur, aku ada rasa kesal di situ. Jadi, aku ini di posisinya lagi capek, lagi enggak enak badan gitu kan. Tiba-tiba di chat, aku udah mulai, aku nggak nggak bales chat dia. Tapi tiba-tiba dispam telepon gitu kan
Oh. Iya. Oke paham. Oh. Ya ampun, sampe nelpon ya?
Iya, dan aku kan kesel banget ya Kak, gitu kan. Jadi aku bilang
Pasti sih.
aku chat aja gitu kan kayak, eee, jutek gitu kan. Aku bilang, "Tahu nggak, kalau saya hari ini sakit?" aku bilang kayak gitu. Dan, dia cuman, baca doang, eee, chat-ku dan, aku ngerasa dia tersinggung Kak. Aku juga salah sih sebenarnya.
Oke. Oh gitu. Iya iya iya.
Karena, dia kan juga nggak tahu ya, aku jadi ng nggak enak nih Kak. Menurut Kakak gimana Kak?
Oke, eee, pasti, eee, aku paham sih ya Kak, pasti, nggak enak banget ya, ketika Kakaknya lagi sakit, gitu kan, butuh istirahat, yang harusnya tenang gitu kan malah, eee, apa namanya, diganggu sama, eee, rekan kerja gitu kan, yang terus-terusan menghubungnya apalagi sampai sampai nlepon gitu kan, wajar banget sih kalau Kakak, kayak lelah gitu kan. Terus, eee, apa namanya, nanya gitu kan ke teman gitu kan, nanya ke teman Kakak yang tadi, eee, Kakak, eee, "Kamu tau nggak kalo aku lagi sakit?" gitu kan, wajar banget sih Kak. Eee, nah, eee, pasti itu, ngebikin Kakak bingung kan ya? Ketika, dia tuh sebenarnya, tersinggung mungkin ya, karena, Kakak tau kalo dia gak bales pesan, pasti dia tersinggung gitu. Tapi, sebelum aku ngasih saran nih, eee, aku mau tau Kak, eee, gimana sih perasaan Kakak, pas waktu lagi nerima pesan itu kan atau, apa sih namanya, pas pertama menerima pesan itu gitu kan terus-terusan, gimana tuh Kak perasaannya?
Iya, benar banget Kak. Iya. Iya. Boleh. Jujur ya Kak, waktu, eee, dia nge-chat gitu kan, ini aku berusaha nggak nggak bales gitu ya. Tapi dia chat lagi sampai spam nelpon gitu kan, aku sampai reject padahal. Dan, ya aku kan berharapnya dia tuh datang, mainlah ke ruanganku gitu kan, nyariin aku gitu kan. Nah, kalau dia udah ke ruangan aku kan pasti dia tau, temen-temanku di ruangan pasti bilang kan, oh, aku lagi nggak masuk, "Dia lagi sakit," nah aku berharapnya seperti itu. Tapi dia itu nggak ada banget inisiatifnya gitu kan, malah, udah aku reject, masih aja dia spam lagi, telepon-telepon terus, dan itu membuat aku kesel banget Kak rasanya. Makanya aku sampai jutek gitu balas chat dia, bilang, "Tahu nggak? Aku lagi sakit hari ini." Aku bilang kayak gitu dan
Iya. Oh, sambil reject, iya iya, terus? Iya. Oke, paham paham.
nyesel sih sebenernya aku, kenapa aku juga emosi gitu ya? Iya, mhm.
Oke, iya iya. Eee eee, nah, sebelumnya aku mau nanya juga sih, emang pasti ya Kak, setelah, mungkin Kakaknya, orangnya nggak enakan ya yang aku tangkep gitu kan. Ketika Kakak setelah ngomong gitu, dan dapat respon yang, "Kok dia nggak bales?" Eee, apa namanya, Kakak merasa menyesal gitu ya Kak? Mungkin, iya, nah, rekan kerja ini seberapa dekat sih Kak, dengan Kakak? Gitu kan. Sampai Kakaknya, eee, merasa kalau, "Oh, dia tersinggung nih", eee, pas Kakak ngomong gitu, dia nggak bales gitu Kak?
Bener Kak, setuju. Mmm. Kalau, dekat sih iya. Karena hubungan pekerjaan ya Kak, memang setiap hari itu, aku, eee, berkolaborasi sama di divisi dia, dan kebetulan yang mewakili dari divisi dia itu, eee, ya memang dia, gitu kan. Makanya biasanya, setiap hari terus berhubungan intens, terhadap pekerjaan gitu kan. Dan, sebenernya jalan baik-baik aja, gitu kan. Selama ini, baik-baik aja. Cuman ya itu tadi, akunya yang kebawa emosi. Karena lagi sakit, dianya juga nggak ngerti, gitu kan. Spam-spam telepon terus. Padahal udah aku reject. Nah, gitu jadinya aku nggak enak, udah kayak ngegas gitu Kak. We we apa aku chat dia, gitu.
Oh, ya. Benar, sih. Iya, paham. Oke, ngerti sih, Kak. Ngerti. Tapi, eee, sebelum aku ngasih saran lebih lanjut, ya Kak. Ini, biasanya nih, ketika Kakak mungkin lagi ada berkepentingan enggak masuk kerja, atau lagi sakit. Emang, eee, beliau ini ya rekan kerja Kakak ini memang kebiasaannya seperti itu, atau emang baru kali ini, Kak?
Iya. Nah, kalau boleh jujur ya Kak, eee, dia ini memang seperti itu modelnya. Jadi, eee, ketika ada sesuatu itu ya, suka nelpon, spam sampe tanpa mau mencari tahu dulu gitu. Dan aku ngerasa, ya itu mungkin memang kepribadiannya dia kayak gitu ya Kak. Tapi, kayak sangat disayangkan sih terjadi sama aku, yang di saat posisi aku lagi
Oh, oke. Iya.
aku lagi istirahat, aku laku lagi nggak enak badan gitu Kak, jadi aku juga kepancing. Padahal biasanya aku nggak kepancing, biasa juga dia kayak gitu Kak, gitu, mhm.
Oh gitu, iya. Eee, mungkin Kakak, berharapnya dia mengerti gitu ya Kak. Kalau misalnya Kakaknya lagi sakit, harusnya mungkin dianya, eee, gak gak apa, tidak mengganggu gitu ya Kak, harus ada empatinya mungkin gitu ya Kak, pengennya gitu kan? Nah, mungkin kalau misalnya, eee, aku boleh ngasih saran, ada berapa nih yang, eee, ingin aku sampaikan, boleh nggak Kak?
Iya setuju. Bener Kak. Boleh banget Kak, aku memang butuh banget nih saran dari Kakak. Aku ngerasa nggak enak gitu Kak jadinya sama dia itu, gimana Kak sarannya? Aku ba mau banget dengerinnya.
Iya, eee, aku paham ya Kak, situasi Kakak yang mungkin kayaknya nggak enak gitu kan sama dia, karena mungkin itu rekan kerja yang dekat. Nah, tapi mungkin Kakak bisa kayak, eee, apa namanya, mulai dulu ini dengan klarifikasi yang nadanya, eee, yang apa ya namanya, yang lembut gitu ya Kak, Kakak tuh bisa kayak ngirim, eee, pesan juga nih setelah ini gitu kan. Atau misalnya besok ketika Kakak masuk kerja lagi ya Kak, kayak, eee, ngasih klarifikasi gitu kan. "Maaf ya," gitu, "kalau kemarin e chat aku kedengar kurang enak. Aku lagi sakit nih, aku lagi sensitif," gitu. "Jadi e pilihan kata-kata aku kurang pas." Nah, kayak gitu mungkin Kakak bisa ngomong langsung gitu Kak atau Kakak bisa chat gitu kan, eee, ke dia gitu kan. Terus, eee, Kakak juga bisa, eee, nih kayak menunjukkan gitu, kalau Kakak tuh nggak bermaksud buat, eee, nyalahin gitu kan. Setelah itu Kakak bilang aja misalnya kayak gini, eee, "Iya aku sama sekali nggak, eee, apa ya, nggak bermaksud gitu nyalahin kamu, aku cuman pengen apa ya menjelaskan kondisi, eee, aku," gitu Kak. Nah, menurut Kakak itu gimana Kak? Coba Kakak jelaskan gitu Kak.
Iya. Hmm, gitu ya. Oh, begitu. Iya. Mmm, iya sih Kak, ya. Aku tuh, kayaknya memang harus sih untuk komunikasi lanjut ke dia. saat aku mau, mmm, masuk kerja, gitu kan Kak, tapi ya jujurnya sih, sebenernya aku kayak
Iya.
akak agak gimana ya Kak, mau ngomong ke dia itu, kayak enggak enak jadinya Kak. Apa, takut khawatirnya dia marah, atau dianya kayak nggak suka sama aku, pas aku ngomong, nggak mau dengerin gitu. Itu ada kekhawatiran di situ sih, Kak. Menurut Kakak, gimana ya caranya, eee, biar aku tuh bisa ngomong sama dia, dianya juga bisa nerima, di waktu yang, kapan ya Kak kira-kira yang pas, gitu Kak?
Oh, ya. Eee, oke, aku paham sih ya, Kak. Mungkin Kakak juga ada ketakutan, tidak, apa ya namanya, respon dia juga jelek, gitu ya Kak. Ketika Kakak minta maaf. Padahal sebenernya, Kakak juga nggak salah banget sih, ya Kak, di situasi ini, gitu. Tapi, demi hubungan yang baik, gitu kan, ya, mungkin bisa Kakak, eee, coba setelah Kakak masuk kerja, gitu kan, atau misalnya beri ruang dia dulu nih, Kak. Misalnya, eee, nih Kakak tahu sekarang, eee, dia lagi marah. Coba Kakak nanti chat pas, malam hari atau misalnya pas, jam pulang kantor, gitu kan. Sehingga, eee, dia, eee, ngerti gitu kan, dan mungkin, ketika dia nggak respon, eee, beri dia, ruang waktu dulu, Kak. Jadi, eee, apa namanya, dia juga mungkin butuh mencerna dulu, gitu loh Kak. Dan, setelahnya mungkin Kakak, fokus bu eee, apa ya namanya, buat memperhe baiki hubungan ya. Jadi nggak masalah kalau misalnya sekarang, Kakak minta maaf ya, meskipun sebenernya, aku tahu Kakak tuh nggak salah, gitu kan. Karena, situasi Kakak juga sakit ya, tapi kan, eee, untuk sekarang itu, Kakak, bagaimanapun, eee, dia itu, rekan kerja yang tiap hari akan bertemu Kakak, gitu kan. Jadi
Iya. Oke. Hmm hmm. Begitu. Iya. Setuju, benar Kak.
bukan mencari siapa yang benar, gitu kan, tujuannya supaya, sama-sama nyaman lagi. Nah, menurut Kak gimana tuh, Kak?
Iya, sih, Kak, aku enggak, eee, enggak sempat kepikiran gitu, ya, buat ngasih ruang waktu ke dia ketika aku menyampaikan, eee, permintaan maaf atau mengklarifikasi. Eee, mungkin, eee, tapi, Kak, aku pengen nanya da lagi dong. Mendingan aku, eee, klarifikasi atau menjelaskan itu lewat chat, atau saat ketemu waktu masuk, ya, Kak?
Ya, betul. Eee, kalau misalnya, ya, kalau menurut aku, nih, Kak. Misalnya Kakak, eee, sudah memungkinkan besok masuk, mendingan, eee, lebih baik besok, ya, Kak, ngomong langsung, gitu, kan. Kalau misalnya memungkinkan besok Kakak, oh, kayaknya enggak bisa masuk lagi sepertinya boleh, nih, Kakak, eee, chat besok at eee, apa namanya, kasih dia ruang waktu dulu gitu, Kak. I iya, gitu. Terus, eee, mungkin, ya, ke depannya, eee, dicoba untuk menjaga komunikasi, ya, lebih hati-hati gitu, Kak. Misalnya, nanti eee, "Aku lagi sakit, ya, nanti balasnya kalau aku udah kuat," gitu, kan. Terus kalau misalnya Kakaknya merasa terganggu, nih, ketika sakit dan masih ada spam chat, mungkin Kakaknya bisa, mmm, apa, ya, menonaktifkan notifikasi handphone, gitu, kan iya, benar, atau misalnya Kakak coba sejenak, eee, apa tidak diaktifkan dulu HP-nya, gitu, kan, sehingga Kakak fokus buat, eee, beristirahat gitu.
Oh, begitu, iya, sih. Oh, begitu. Iya, sih. Mmm, iya, sih. Oh, iya, benar. Enggak kepikiran. Mmm, iya, sih. Aku enggak kepikiran, loh, Kak, buat menonaktifkan dulu notifikasi gitu, Kak, ya. Dan aku lebih setuju, sih, dengan saran Kakak, aku lebih lega sekarang dan, kayaknya bakal ngomong langsung aja, deh, karena besok juga aku udah masuk, sih, Kak. Dan, semua saran-saran Kakak itu bikin aku lebih kayak, hilang ini rasa enggak enakan, rasa nyeselnya gitu. Makasih banyak, ya, Kak, atas semua saran-saran dari Kakak, ini bermanfaat banget, loh, buat aku. Jadi, aku, tuh, ada kekuatan buat bisa ngomong besok, Kak, dan, ya, aku yakin, sih, semuanya baik-baik aja. Besok aku akan menjelaskannyalah dengan kalimat-kalimat yang lebih baik, ya, seperti yang Kakak sarankan. Makasih banyak, ya, Kak.
Nah, gitu, betul. Iya, sama-sama. Iya. Benar, benar banget. Iya, sama-sama, ya, Kak. Semoga hubungannya lebih baik lagi, ya, Kak, dengan rekan kerjanya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa, Kak.